Последнее время, а, заметила за собой, что очень плохо сплю, просыпаюсь посреди ночи и поняла, что гаджеты и экранный свет по вечерам мешают мне расслабиться и заснуть.
Мгм. Да, м, это, м, достаточно частая проблема на сегодняшний день у многих людей, особенно в таком избытке, э, социальных сетей, которые нас окружают, и мы невольно вынуждены ими пользоваться. Расскажи поподробнее, что ты делаешь, э, что тебе не дает уснуть?
Мгм. Ну, во-первых, я укладываю своего ребёнка спать и, э, какое-то у меня, э, такое состояние, мож ну это, я наверно, скорее самообман. У меня такое ощущение, что типа это время для меня. И всё, и я завис з начинается у меня любимый "Тикток", "Инстаграм". А, в "Инстаграме" ответить подружке, отправить ей смешной рилс, она отвечает тебе в ответ. И всё, и начинается, а, скроллинг, а, такой.
Мгм. М. М.
Э, да, и всё, я пропала.
То есть, получается, эт это как твой способ коммуникации со внешним миром. М, вроде бы ты выйти никуда не можешь, потому что уже ночь, но как-то хочется пообщаться, и вот с помощью вот соцсетей ты переписываешься или связываешься со своими друзьями. Я правильно понимаю?
Мгм. Ага, ну это это 1. Да, это 1, наверное, 1 из причин. А 2 - это, э, я таким образом получаю, наверно, дофамин, очень лёгкий, ничего не делая. И это для меня такой некий способ расслабиться. Типа я вот посмотрю, расслаблюсь и засну сладенько.
Мгм. Так. Мгм. Так. Получается заснуть?
<chuckles> А вот, э, получается, что ну заснуть-то я потом засыпаю, конечно. Но я понимаю, что я не расслабляюсь, потому что иногда же, м, когда начинается особенно, а, вот, э, что-то смотреть или даже на "Ютубе", может быть, что-то начинаешь смотреть, или какие-то новости, и всегда на что-то ужа на что-то ужасное натыкаешься. Либо это потому, что я 1 раз наткнулась, и теперь аль алгоритмы мне постоянно это дают. Там ужасные истории про нянь, например, э, а, про детские сады. Ну вот, помогают мне расслабиться, конечно. <chuckles>
О. Ага. Воб в общем, на все больные точки у тебя контент реагирует, да? На то, что тебя, на то, что для тебя действительно важно. Ам. Скажи, пожалуйс ага.
Да-да-да. А вот хотел ага, да, да-да. Нет, спрашивай, спраши
А просто такой маленький уточняющий вопросик, а, ам. Кроме соцсетей, что-то еще ты смотришь? Может, какие-то кинчики, сериальчики?
Мгм. Ну это вообще, конечно, святое. Это вообще святое для мамаши, я думаю. Какой-то сериальчик, да, особенно если там подсядешь на него. Э, вот се сейчас там вышел, а, уже новый сезон из "Секса в Большом Городе", да, он называется "И просто так". А, э, н-да, и конечно, уже 3 сезон там уже ве з э, пересняли. Поэтому да, теперь ш пытаюсь догнать все 3 сезона и всё посмотреть. Так что, это тоже, конечно, меня, а, ну, не даёт мне заснуть пораньше. А, может есть какие-то советы, как всё-таки вот эту свою зависимость смотреть на ночь глядя, э, как-то её от неё освободиться?
<chuckles> О! Интересно. Мгм. Мгм. Ну, конечно, давай подумаем вместе, какие вот тут есть варианты. Может быть, мы вместе сможем их как-то проработать, которые для тебя будут более удобные. А вот, например, если ты смотришь соцсети, а, е ну, может быть, эм, а, ты не знаешь, там есть такая функция, как ограничение по времени. И если вдруг ты нарушаешь, э, лимит, который ты сама устанавливаешь, сколько ты готова тратить своего времени на эти соцсети, а, ап а пь приложение будет тебе сигнализировать, давать тебе флажок, что: "Вот смотри, ты уже пере ам, восполнила свою дневную норму, возможно, стоит остановиться". То есть, я думаю, эта функция могла бы быть полезной, да. Что ты по этому поводу думаешь, было бы тебе удобно?
Мгм. Так. Ага. Мгм. Мгм. Мгм. Да, кстати, это было бы интересно. Во всяком случае, я хотя бы буду, а, контролировать время, потому что, когда ты з заходишь в соцсети, да, то мир для тебя приостанавливается. То есть ты, э, время там пролетает- час как 5 минут, а тут хотя бы я буду за временем следить. И даже если я всё т ну, это будет таким уже якорем для меня. Ага, вот уже скока времени прошло, уже пора там, не знаю, готовиться ко сну, еще что-то. Э, вот еще думаю, э, вот, э, как ты относишься, может, мне какие-то ритуалы сделать на ночь? Вот, э, может, посоветуешь? Может, какие-то ритуалы есть на ночь?
Да. Мгм. Безусловно, ка конечно, это очень даже, э, хороший вариант. То есть устанвль у у о создать себе ритуалы расслабления, чтобы компенсировать вот этот дофаминовый голод, о которым ты только что сказала, а, но другими способами, которые действительно помогут тебе, э, э, расслабиться психологически и, возможно, даже физически, то есть помочь твоему телу. То есть не просто обмануть мозг, но и, э, да, восполнить свои потребности вот через какие-то, а, действительно не онлайн ритуалы, а живые ритуалы, которые здесь и сейчас. А, вот если хочешь, могу поделиться, м, несколькими из них.
Мгм. Ага. Окей. Да, да, да, да, чтобы у меня был какой-то вариант, что может, возможно, я какие-то включу, э, в свою вечернюю рутину.
Мгм. Ну, всё зависит, конечно, от того, что ты больше любишь, но вот, а, одни из самых распространенных способов- это, например, прочтение, а, любимой книжки. А, м, ты тут и, а, м, можешь, э, прочитать и посвятить себя какой-то интересной истории. А, м, м, конечно же, чтение книги- это появление но новых нейронных связей в голове, то есть ты таким образом совершенствующ совершенствуешься, а, м, и, возможно, ты сможешь потом со своими подругами обсудить эту книгу, уже не бросая им рильчики какие-то, а вот за кружечкой кофе. Да вот, ам, также
Мгм мгм. Мгм. Да, кстати, читать я я обожаю читать, кстати, да. Ну я вот, э это свое хобби почему-то подзабыла. Да, надо его потихонечку возвращать в свою жизнь. Мгм. Спасибо, что напомнила.
Любишь, да? А, да, для мозга, конечно, это немножко сложнее, то есть заставить себя напрячься и читать какие-то буквы. Намного легче вот получить вот этот легкий, простой дофамин через, э, свайпанье, а, каких-то маленьких, э, постиков. Это действительно легче, поэтому в в этом случае есть еще другой лайфхак- это вообще убрать телефон, а, м, просто чтобы он исчез из поля твоего ви твоей видимости, чтобы его не было. Потому что постоянные напоминания, а, м, уведомления- они, а, возбуждают н н нас, а, я, э, м, <smacks lips> нашу нервную систему, и мы всь даже если телефон рядом и он никак не, а, не проявляет себя, мы волей-неволей проверяем, а, в написал ли там кто-то что-то, лайкнул ли наш пост наш друг или нет. Поэтому просто убрать его из поля видимости куда-нибудь в ящик- это было бы очень хорошо, и мы могли бы, да, посвятить, э, себя книжке. А 2 вариант могу также предложить- это вот какие-то напитки теплые, расслабляющие, например, чаи, многим это помогает, а, например, ромашковый чай. Ты любишь чай пить?
Ну да. Ага. Мгм. М, да-да-да. Мгм. Мгм. Мгм. Ой, да, чаи обожаю, да, э это прям вообще наша семейная традиция. Мгм.
Какой ты больше всего ты любишь?
А по утрам я всё-таки люблю пить зелёные чаи, а, особенно жасминовый, потому что он, ну, б бодрит, и мне кажется, что более здоровее, чем кофе это. А уже после обеда я стараюсь уже переходить, э, на травяные чаи. Это чабрец, мята, а, чабрец, мята, душица. Вот эти 3, э, вида трав я очень люблю. Но а про ромашку я читала, действительно, что она успокаивает. И возмо да, кстати, это я думаю, что я добавлю ромашку себе теперь перед сном. Ну, чтобы просто хотя бы пом посмотреть, с сработает, не сработает.
Мгм. Так. Мгм. Да. М. Да, это вообще замечательно, учитывая то, что ты любишь, а, эти напитки, и вот как раз ты перечислила те травяные часы, кот э, чаи, которые, а, оказывают благоприятное влияние на н н на нас и позволяют нам расслабиться и успокоиться. Поэтому тут ты попала в самую точку. А, тепленький, да, р <chuckles> ромашковый чай, думаю, тебе поможет, а, м, тоже очень хорошо. А, и Мгм.
Ура! <laughs> Мгм. Мгм. Ну, вот я я вот ещё подумала, вот, э, приму вот эти все твои советы, вот, э, м, подумала, что я вот то, что я сделаю точно,- это, э, книжку буду час читать. Э, м, сначала чай тёпленький, расслабляющий, э, там банно-рыльные какие-то, а, книжка. И вот я ещё подумала, что, наверно, э, прямо я знаю, что надо убирать телефоны за 2 часа, но я подумала, что для меня это очень критично. Я вот думаю, что я за 30 минут, э, э, чтобы обмануть себя и свой мозг, что: всё хорошо, мы полностью не отказываемся от телефона, он будет с тобой. <laughs> Вот, да.
Мгм. М, ага. Да, конечно. Да, к конечно, даже 30 минут, вот эти вот маленькие шаги- это, э, м, шаг вперед к своему здоровью и, да, к, а, хорошему отношению к самой себе. Поэтому даже это время, пусть даже не 2 часа, оно, я уверена, сыграет хорошую службу, и ты почувствуешь разницу.
Мгм.
Ам, могу еще 1 вариант предложить, или пока мы остановимся на этих 2?
Мгм. Да, пожалуйста. Не, давай последний, если есть ещё с удовольствием послушай. Да, конечно.
Очень действенный способ- а, м, это, м, а, медитативные практики. А, опять же, а, всё это можно, а, соединить вместе. Например, а, налить себе кружечку чая, одновременно читать, э, любимую книгу. Когда уже, э, мы, э э э, м, а, когда уже удастся расслабиться и, а, получить удовольствие от книжки и чая, можно закрыть книжечку, поставить чай на комодик и приступить к медитации. А, м медитация- это 1 из способов, а, м, упорядочить наши мысли, привести их в порядок, поэтому, я думаю, это будет тоже действенный способ, которым можно воспользова
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да, с удовольствием попробую. Никогда не пробовала медитацию, но уверена что на "Ютубе" наверняка очень много всяких вариантов, поэтому, а, включу и попробую, да, и такими мелкими, мелкими, мелкими шагами буду расслаблять свою нервную систему. А, благодарю за советы, было очень полезно.
М. Конечно. Да. Конечно, пожалуйста. Была рада помочь. Всего доброго!
Всего доброго.